अ, देखिए हेल्दी खाना बनाना ऐसा नहीं है कि महँगा है या कुछ अ, क्योंकि क्या होता है अगर आप फ़ास्ट फूड भी खा रहे हैं, वहाँ पे भी वो कौन-सा सस्ता मिल रहा है आजकल। अ, वो भी तो ठीक-ठाक महँगा ही मिल रहा है ना, कोई भी बर्गर भी अगर आप लेते हैं, पिज्जा लेते हैं एक ढंग की जगह से पिज्जा खाते हैं, तो वो कौन-सा ₹300-400 से कम 1 पिज्जा आ रहा है अच्छा ख़ासा, है ना? तो फिर क्यों ऐसी सोच है कि हेल्दी खना अ, खाना खाना बहुत महँगा है। अब खाइए बाहर का खूब भर-भर के महँगा खाना, फिर दवाइयों में चले जाएँगे जो बचाए हुए पैसे थे, है ना? तो अ, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है और अ, हेल्दी खाना ज़रूरी नहीं है कि महँगा हो, है ना? अगर आप हेल्दी खाने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल महँगी नहीं होती। कि जो आप स्थानीय जगहों से ले सकते हैं। है ना? अब मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप जा रहे हैं चिया सीड्स पे या एवाकाडो पे ये सब जो चीज़ें हैं ये महँगी होती हैं, आप उबला हुआ अंडा खा लीजिए। वो उबले हुए अंडे की कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, भुर्जी खा लें अ, अंडा करी खा लें अ, आजकल तो उसका अंडे का सैंडविच बनता है वो बना लीजिए। कितनी कितनी चीज़ें हैं और अंडा तो देखिए सस्ता ही है इतना महँगा नहीं है अगर फ़ास्ट फूड से तुलना की जाए तो उसकी। लोग प्रोटीन बार्स खरीद रहे हैं महँगे-महँगे अ, उसकी जगह आप चने खा लीजिए, मूँग दाल का चीला खा लीजिए, दाल खा लें, स्प्राउट्स खा लें, कितने सारे विकल्प हैं। लोग ट्रेंड पे जा रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि हेल्दी खाना महँगा है पर हेल्दी खाना बिल्कुल सिंपल, ताज़ा घर का बना हुआ अच्छा होता है।
वही तो, बिल्कुल। <laughs> हाँ। बहुत सही बहुत। <laughs> बिल्कुल। अरे वाह! बहुत बढ़िया बहुत। हुँ, हुँ, हुँ। सैंडविच बनते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बि हम्म, बहुत सही। वही तो। क्या बात है। बहुत बढ़िया और काफ़ी अच्छे विकल्प दिए आपने क्योंकि इन चीज़ों का चाल-चलन देखें ना रील की वज़ह से कह लिजिए या फिर युवाओं के अंदर जो जेनजी ट्रेंड है उसके कारण काफ़ी चल रहा है, बहुत अच्छे आपने विकल्प दिए बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि रेसिपीज़ और कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं आज के समय में, मतलब किसी को अगर सर्च करना हो, ढूँढ़ना हो, तो आपके हिसाब से बताइए कि सबसे अच्छी रेसिपीज़ कौन-सी हैं और कहाँ पे मिलती हैं और इसको ढूँढा कैसे जाता है? ये बताइए।